Кефира. Окей, да.
М-да! И всё. И ты его кушаешь. Вот когда 1 раз я попробовала, я этого не поняла.
А подожди, оно должно еще остыть и, или что? То есть или горячим, еще таким теплым, и кефиром, э, то есть с холодильника холодным заливаешь, когда оно еще теплое?
Да! Не-не-не. Смотри, э, кефир может быть комнатной температуры или из холодильника, не имеет значения.
А перец должен остыть полностью или нет?
Э, д Ну он может быть таким тепленьким, но не горячим. Вот. И ты вот залива да, и ты заливаешь вот это кефиром. То есть, э, должно быть много болгарского перца. Это не 1, не 2 перчинки, это вот, э, штук 10, 20, я не знаю. Э, то есть и ты заливаешь это кефиром, чтобы там было много перца, а не плавал кое-где. И вот это ты кушаешь. Э, я тебе скажу, это просто, это что-то божественное. Во-первых, э, это очень полезно. Ты не поправишься, у тебя, а, нету чувства жажды. Вот это вот, пить, э, воду. Ну и очень сытное. Ну, я считаю, что это вообще превосходное, э, блюдо.
Окей, да. Заливаешь кефир Да, да. Мгм. А перец, э, э, до какой готовности нужно его довести, чтобы, э, он уже был прям готовый сь или полуготовый? Какой он должен быть?
М. Ну, вот как ты любишь. Ты же не любишь, чтобы он прям до цурки был зажаренный, да? Э, он должен быть такой, как бы мягенький, он не должен хрустеть на зуб на зубах, он должен так это, с ну, э, г г ну таким мягеньким. Вот.
Мгм, мгм. В общем, н н как человек любит его есть, э, до такой степени нужно его и готовить.
Ну да, можно и так сказать. А, т всё же зависит от того, у тебя электроплита, газовая плита, на каком огне. Э, на, конечно, на медленном, если ты хочешь, чтобы он у тебя не пережарился, не пересох, э, вот, и в то же время мягенький был. Поэтому вот, эм.
Мгм. Ну, очень необычный такой рецепт, на самом деле. Я такого даже никогда не слышала. И ты очень, э, заинтересовала, кстати, очень любопытно.
Попробуй. И я тоже.